Então queria bater um papo contigo, sabe? Na verdade, queria assim uma opinião pra saber se é a coisa certa, a ideia que eu tenho. <chuckles>
Tá bom, eu eu eu tô aqui, claro, eu vou tentar te ajudar. Tenha certeza, eu sou todo ouvidos, como dizem, tá bom?
<chuckles> Ó, então eu estou tentando renegociar, né, uma redução assim de tarefas, mas no sentido assim de carga horária, né, com o meu chefe.
Uhum, entendi, entendi.
Então as tarefas assim prova a seriam as mesmas, a carga horária seria diminuída.
Hum, bom, vamos lá, temos que entender isso, porque se tu quer está pensando em ne renegociar ou negociar isso com ele, é importante entender das tuas tarefas, se realmente tu consegue reduzir a carga horária sem impactar nas tarefas, consegue fazer as entregas, entendeu?
Uhum. Sim, uhum.
Isso é importante. Tu conseguiria dar conta em menos tempo?
Sim, sim, assim é um tipo de trabalho que Praticamente, a única coisa que in que seria um impacto para eles, seria arranjar uma pessoa que já tem, inclusive, eh, que ocupasse o meu lugar no turno da tarde. Entendeu?
Hum. Para aí, vamos devagar. Vamos devagar. Olha só, <chuckles> é porque é importante, quando se vai falar com com a empresa, né? Nessa relação de trabalho, a gente ter bem claro, na mente da gente, o impacto pra ter uma ideia do que virá de resposta. As atividades que tu faz hoje, é só você que faz. Primeira pergunta que eu vou falo tô te fazendo, assim, são as tuas atividades. Têm uma carga, olha só, que você, ao longo da semana eu não sei se a semana ou alguns dias nesse período que tu já é contratada, né? Só você faz e tu ocupa o tempo inteiro para en fazer essas entregas. É isso? Vem corrigi hum.
Eu <laughs> Por partes. Aham. Uhum. Aham. Sim. Sim. Assim, o que que acontece? Praticamente, eh, o trabalho é o seguinte, né: tem os horários, é um um ambulatório um poliambulatório médico convencionado com o sistema sanitário nacional, então, assim, é do governo, sabe? É como no Brasil. Tem a UPA, o posto de saúde.
Sim. Sim. Ok. Sim.
E o horário é sempre fixo, né, de trabalho.
É, isso. Qual é o horário, assim, é o dia inteiro? Ou é um turno? Como é que é?
Então, assim, o que que acontece? É esse justamente o problema, porque, assim, é um horário que começa às 9h, termina meio-dia. A cara de horário de servidor público, hã. <laughs>
Sim. Tem. E à tarde também tem?
Exatamente. Aí depois tem uma pausa enorme de meio-dia até às 16h, que é quando o poliambulatório abre, e depois fica de novo até às 20h.
Hum, entendi. Tu tem uma carga uma quebra aí no meio, um espaço. E qual era a tua proposta? Qual era tua ideia? Me conta.
En hum. Sim. É. E, assim, o que que tá acontecendo, né, na verdade, é que tá me ocupando um dia inteiro, por um salário de meio turno. Porque a custa de horas é praticamente de quem trabalha meio turno.
Sim. Ah, entendi. Tu faz das 16h às 20h, são 4 horas, e pela manhã 2 horas, pra dar 6 horas.
Entende? Ele tá me ocupando É, 9h, né, 10h, 11h, 12h, 3 horas. Então, assim, eh, e nem todos os dias o ambulatório fica aberto até 20h.
3. Hum.
Então são só 2 dias na semana, se não aí pelo menos ia ser 1 horinha a mais por dia, já ia ser até melhor. Então assim, eh, me ocupa, né, o dia inteiro, eu poderia estar recebendo o salário inteiro, em outro trabalho
Uhum. Sim. Sim, entendi.
e na verdade eu recebo de e pra por quem trabalha meio turno, trabalhando o dia inteiro.
É, porque tu tá disponível, né. Tu não consegue assumir outra atividade tu até pode, né, fazer outras coisas, por exemplo, ginástica e tal. Mas, de certa forma, tu fica presa o dia inteiro. Eu te entendi, entendi. Tá bom, e o que que tu pensou de propor?
Isso. Uhum. É. Uhum. Então, assim, eh, eu, entre aspas, eu já meio que organizei a situação para dar o problema com a solução, né. <laughs> Para tentar. <laughs>
Entendi. Claro, tem que vir com uma proposta bem elaboradinha, bem pensada. O que que tu tá levando de proposta? Me conta de novo.
Exato. Então, eh, eu tenho uma colega minha de trabalho, que trabalha à tarde comigo, que ela tá disposta a cobrir, eh, praticamente assim, ela não vem todos os dias, ela está disposta a vir todos os dias, que é aquele dia que que eu venho, né. E, o que que acontece, praticamente assim, o dia que eu estou, ela não tá. Então assim, não é que vai ter a redução de uma pessoa.
Sim. Sim. Uhum.
Entende?
O dia que tu estás, ela não está. Então vocês alternam e alternam os horários, também. O esse lugar fica aberto
Isso. A gente alterna tudo e sim.
Entendi, mas esse lugar fica aberto quantas horas?
É, fica 9h às 12h; deze dezesseis, oito da noite. Então é esse horário.
Ah, esse horário. Ah, tá. E vocês 2 fazem esses mesmos horários em dias distintos.
Isso. Aí, olha, só que coisa, né? Ela não quer trabalhar também os 2 turnos. Ela só quer trabalhar só à tarde, e eu quero trabalhar só manhã. <laughs>
Que doido. Perfeito, então, na verdade, essa proposta é tua e dela. Não é só tua, né? Tu pode falar o nome dela. E e aí, deixa eu te perguntar uma coisa: se tu trabalhasse só pela manhã, não vai reduzir a tua carga horária?
É. É, sim, sim. Ah, total, né? O salário vai reduzir significativamente, porém eu preciso também desse, assim, eh, desse meio turno livre, porque, senão, eu não consigo mais fazer nada, né? No sentido, assim, que, eh, se eu não uso o aquele meio turno, não sacrifico aquelas horas do da tarde para estudar e para as minhas coisas, para os projetos pessoais
Uhum. Uhum. Sim, en
Eh, eu também nunca vou conseguir sair desse trabalho. <laughs>
Ah, entendi. Se pra ti tá tranquilo essa parte financeira, e tu tem um ganho, né, aí eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido porque, na verdade, tu já tem uma solução aos teus olhos. Eu imagino tu levando uma situação dessa pra alguém, que tu diz assim: "Olha, tá vendo? Hoje" desenha, né, é ótimo desenhar. "Hoje o cenário é: você tem duas funcionárias trabalhando de forma alternada e, com o impacto que eu tô falando por mim, mas já conversei, e ela também tem esse impacto e também tem o desejo, e achou ótima a ideia da gente dividir: uma vai ser sempre à tarde, uma vai ser sempre de manhã, sendo que a de de manhã", desde que ele não queira, de repente, que tu entre antes de abrir. Não sei se teria cabimento, né. Mas hã"
É. Sim, sim, eu quero tempo. Sim. <laughs> Uhum. Sim. Não, porque abre para o público aquela hora, então não muda nada.
"e aí começa a funcionar, né. Não precisa. Então, eh, e eu abriria a mão pra que esse meu salário fosse revisto e tal adequado." Sinceramente, me parece que tu não tá trazendo um problema. No início eu levei um susto que ele teria que contratar alguém, não precisa contratar ninguém. Eu acho que tá fazendo sentido. Hã hã, deixa eu te fazer uma pergunta: no lugar que tu mora não tem leis trabalhistas, por exemplo, que nem CLT, que é no Brasil e tal é é tranquilo?
Uhum. Sim. Não, não, não, não. Assim, que ter tem, mas o tipo de contrato que eu tenho é um pouco mais flexível em relação a isso, sabe, que é como se fosse prestador de serviço.
Permite. Perfeito, então tá, pelo menos aparentemente tá tudo favorável e a tua vida, daí tu
Sim, se não há a questão legal, tá ótimo, sabe, de de de ques de leis trabalhistas e tudo, tá tá ok.
Uhum. Legal, não, eu acho que tu tá indo no caminho certo. Já pensou em tudo, já discutiu com a colega, já viu o cenário, vai ficar feliz, vai poder cuidar da tua vida como tu deseja, né. Eu acho que isso é nobre.
O que é previsto. Uhum. É, né. Porque assim, é s uhum. Porque se eu tô o dia inteiro ali, eu não posso nem f me dedicar às minhas outras coisas pra um dia poder sair desse trabalho, né, ir pra uma coisa, fazer algo melhor. E ela, por exemplo, pra ela convém estar o turno da manhã, eh, não estar no turno da manhã, porque são só três horas e, praticamente, ela disse, né, que essas 3 horas que ela paga uma babysitter pra pra o filho é praticamente as 3 horas que ela ganha.
Uhum. É ai. Sim. É, então é, eu acho que e talvez, tu vai falar você mesmo com ele que, de repente, vocês poderiam falar juntas, talvez, sabia.
Então é melhor ela ficar em casa. Uhum, sim, sim. É.
Pode ser uma alternativa, porque aí ele: "Ah, mas tem que falar com a Sicrana. Não sei o quê, não sei que lá", não, é: "Nós trouxemos uma proposta aqui para você", porque ela se ela tem o mesmo contrato nos mesmos moldes teu, fica até mais fácil, entendeu. Acho que bacana isso de vocês terem já conversado e se se, pelo que eu entendi, vai ser bom para as 2. E se vai ser bom para as 2 e não tem perda. Acho que eu eu sinceramente, ouvindo você falar agora que me parece uma coisa boa. E funcionário feliz, tá tudo certo, né. Nesse aspecto, não tem nenhum prejuízo para para a empresa. Acho que
Sim. Sim, sim, ela tem. É, na verdade, imagina. <chuckles> Né. Com certeza. Não pra eles, hum, 0 prejuízo. Que, inclusive, eh, praticamente não mudaria É isso: pra financeiramente, para a empresa, não mudaria nada. Porque o que a gente trabalha, a gente recebe. Não é que ele continua pagando a mesma quantidade de taxa por ter a gente ali, independente da carga horária. Então, assim, menos ele paga a gente, menos taxas ele paga. É tudo proporcional, não muda nada. As funcionárias, no final das contas, são as mesmas. Então não é que é uma pessoa que vai entrar de fora, que não conhece o sistema ali da não de assim, de como funciona e tudo. É tudo igual.
Uhum. É. Uhum. Vai mudar. A única coisa que muda aí é que ele vai ter uma pessoa sempre de manhã, outra tarde, e que para uma que é da manhã, vai pagar um pouco menos em termos de horas, e a da tarde vai receber É, assim, ó, eu acho bem interessante que você já tomou a iniciativa de conversar e que tu quer ajustar isso para ajustar a tua vida, sabe. Então
Uhum. Foi maravilhoso, porque eu já estava angustiada ruminando isso, né. E <chuckles> e aí essa minha colega de trabalho, disse assim: "Ai, não aguento mais trabalhar só para pagar a babysitter". <chuckles> Eu disse: "Como assim?" <laughs>
Não, assim é. Ach É isso e É, não faz sentido. Por isso que, talvez, tu conversa com ela, troca uma ideia. De repente, vocês irem juntas falar.
É verdade, verdade.
Entendeu? De repente, assim: "Olha, a gente quer fazer essa proposta. Tem esses benefícios para cada uma. Vai ser muito importante e não vai dar impacto no trabalho. A qualidade do emprego continua, tudo normal".
Sim. Sim, sim, sim, sim, sim, com certeza. Ah, é verdade, gente, não tinha pe olha só que coisa, né. Não tinha nem pensado assim na questão das 2. Ela me disse assim: "Ah, pode falar que eu quero, que eu aceito". Só que eu não tinha pensado: "Ah, então vem você também falar, né".
É. Uhum. É, mas pode ser, por que não? Porque aí, sabe, é É, tu não fala, tu não usa o nome dela. Na verdade, ela, junto, fala o nome dela. Ela se posiciona junto e dizendo que leva a proposta, tá falando faz um quadradinho, assim, dos benefícios e qual é o impacto. Não tem impacto na empresa, entendeu? Não tem nenhum. Vai ter ganho, porque vocês vão estar mais felizes.
É, com certeza e na verdade é o mais justo, né. <chuckles> É nenhum, nenhum. Ah, é verdade.
E tem que falar do lado do pessoal. "Olha, isso do jeito que está hoje, tem algum impacto aqui. Eu para ela é X, que ela tem o problema da criança, e para mim, a minha família lá. Então vai ajustar a nossa vida. Nós ficaremos bem melhor". É importante trazer isso. É. Ah, é, não não tem que ter medo de ser feliz, né. É. Não, não, não, não. Baseado nesse cenário aí que tu me trouxe, de todas as informações que tu trouxe, eu acho bastante plausível e acho que ele vai ver com bons olhos.
Uhum. Ah, eu vou fazer isso. Ai, obrigada, adorei. <laughs> Ah, então é boa ideia, né? Não é uma coisa absurda ou tipo se se Ai, gostei, adoro. Ai muito obrigada por me escutar, viu e pela dica.
É, ah, tá bom. Imagina. Boa sorte, vai dar tudo certo. Porque, ouvindo, pelo menos baseada nisso, me parece uma coisa bem coerente tá, ok. Então tá bom.
Ai que bom. Era isso que eu queria que fosse coerente, né. A coisa. <chuckles>
É, é justa e coerente, e acho que vocês 2 junto falando vai ficar melhor ainda.
Ai perfeito. Obrigada, tá e até a próxima. Muito obrigada.
Sim, até a próxima. Tchau, tchau.